ไม่แน่ใจ แต่ว่าไอ้ เห็น เห็นข่าวต่างประเทศอยู่นะ เขาก็ไม่ได้ ไอ้เขาไม่ได้ดูโรง 4D นะ แต่ว่าที่เขาดูแล้วมีเพดานมันตกลงมาใส่ เพดานโรงหนังอะ
โอ้โฮ้ โอ้ อันนั้นก็แอบสยองนะ ถ้าแบบว่า เป็นเรื่องแนว แนวนี้ด้วยพอดี อะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าชอบดูแนวแบบ
ใช่ ๆ ใช่ ๆ ๆ
สยองขวัญ อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ?
ใช่ครับ แต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่ สยองขวัญ เนาะ ถ้า ถ้าพูดแล้ว แต่ว่าผมจะชอบแนว แนวนั้นน่ะ ที่มันเป็นแบบว่า มีเลือดเยอะหน่อย อา

น่า มันน่าจะเอา inspiration มาจากตรงนี้หรือเปล่า? อือฮึ
อืม ผม ผมนึกถึงไอ้นั่นน่ะ ไอ้ ของมังฮวาเกาหลีมั้ง ไอ้ Lookism อะ ที่มันเป็นพระเอก ที่มันมี 2 ร่างอะ อะ ผม ผมดูตอนแรกแล้วก็ เออ ว่ามันจะแบบคล้าย ๆ กันอย่างงั้นน่ะ อา ใช่
อะฮะ อะฮะ อะฮะ ๆ อืม ถ้ามันเป็นแนว Lookism อืม ๆ ๆ
แต่ว่ามันไม่ใช่ไง คือไอ้ ไอ้ ไอ้ ไอ้เรื่องร่าง ไอ้เรื่องร่าง ไอ้เรื่อง ไอ เขาเรียกว่าอะไรอะ เรื่อง ร่างอะ ใช่ ที่แบบว่าสลับร่างไปมาอย่างเงี้ย 2 ร่างอะ ใช่ แต่อันนั้นมัน มันนักเลงไง <chuckles> อันนั้นมันต่อยกันไง
<giggles> อะฮะ อ๋อ คือ substance นี่ ก็คือมีการแบบ สมมุติหลับร่างนี้ ก็ไปฟื้นอีกร่างหนึ่ง อย่างนี้เหรอคะ?